คือช่วงนี้อะนะครับก็ค่อนข้างเหมือนจะ คิดไม่ตกนิดหนึ่งเนาะ ก็เครียด ๆ อะนะครับ เพราะว่าเพิ่งมาดูว่า โอ้โฮ นี่สรุปว่าที่ผ่านมาเนี่ย เราเป็นหนี้บัตรเครดิตเยอะขนาดนี้เชียวเหรอ? นะครับ ก็เรียกได้ว่าเป็น ใบด้วยนะครับ ก็รู้สึกว่า อยากจะปลดหนี้ตรงนี้แล้ว อยากจะทยอยชำระให้หมดอะนะครับ แต่ว่าด้วยความที่ยอดหนี้ก็ค่อนข้างเยอะ แล้วก็มีหลายธนาคารด้วย ก็เลยไม่แน่ใจว่า เราควรที่จะเริ่มจากตรงไหนดีอะครับ? เพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีเงินเหลือที่จะ เอ่อ เอาไปใช้หนี้ได้มากขึ้น แบบเนี้ยอะครับ ก็อยากได้คำแนะนำนิดหนึ่งครับ
ได้เลยครับ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า เข้าใจเลยครับ สถานการณ์เป็นอยู่อะ มันทำให้คุณอะเครียดได้ครับ ทีเนี้ยเพราะว่าเกิดความเครียดแล้วก็เลยทำให้ว่า เฮ้ย เราอะไม่รู้จะเริ่มต้นจัดการตรงไหนดีอะครับ ทีเนี้ยครับ ก่อนอื่นเลยอะครับ อยากให้คุณนะครับ ลองให้รายละเอียดเพิ่มเติมครับว่า มันมีหนี้อะไรบ้าง? แล้วทีเนี้ย คะ ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนะครับที่ทำให้เราเกิดหนี้อะครับ มันเกิดขึ้นมาจากว่า เราไปซื้ออะไร? ทีเนี้ยเราจะได้จับลำดับความสำคัญถูกครับ ยกตัวอย่างเช่น บางครั้งอะครับ เราไป ซ รูดซื้อกระเป๋า หรือว่ารูดกินข้าว หรือว่ารูด ค่าต่าง ๆ เงี้ยครับ พอจะบอกเพิ่มเติมได้ไหมครับ?
อืม ครับ อ้อ อ๋อ อืม ครับ อา ได้ ๆ ครับ ก็ คือต้องบอกว่า เอ่อ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของแต่ละเดือนเนี่ยนะครับ เสียไปกับการจ่ายบัตรเครดิต คือบัตรเครดิตมี บัตรเครดิตมีอยู่ 2 ใบนะครับ บัตรกดเงินสดมีอยู่ 3 ใบ รวมเป็น 5 ใบเนาะ ซึ่งก็ เอ่อ อย่างกดเงินสดเนี่ย ก็จะดอกเบี้ยสูงกว่าบัตรเครดิตด้วย ก็เนี่ยครับ พอเงินเดือนออกมาใช่ไหมครับ เดือนหนึ่งอะจะได้ประมาณ 30,000 รายได้นะครับ แต่ว่าจ่ายหนี้ จ่ายเฉพาะดอกขั้นต่ำ อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เรียกได้ว่าประมาณ 18,000 อะครับ เออ ก็เลยแบบว่าเหลือใช้แต่ละเดือนจริง ๆ อะ ประมาณ 12,000 ซึ่ง 12,000 ตรงเนี้ยครับก็ค่ากินค่าใช้ ค่าโทรศัพท์ ค่านู่นค่านี่ ก็เรียกได้ว่า เดือนชนเดือนน่ะนะครับ ก็ เอ่อ ไม่มีเหลือเก็บเลย แล้วก็หนี้ที่จ่ายไปทั้งหมดเนี่ยก็เป็นแค่ขั้นต่ำด้วยสิครับ ก็เลยรู้สึกว่า มัน มันน่า เราน่าจะมีปัญหาในการจัดการเรื่องการลดหนี้พวกอะไร พวกอะไรพวกเนี้ยครับ ก็เลยอยากได้วิธีการจัดการว่าจริง ๆ เราควรจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีอะครับ? แบบเนี้ย
อืม เข้าใจเลยครับ จากสถานการณ์ที่เป็นอยู่อะ มันมีหนี้หลายก้อนนะครับ แล้วเรา ทำให้เราอะไม่รู้จะจัดการยังไงครับ ก่อนอื่นน่ะครับ เราอาจจะต้องเจรจากับเจ้าหนี้ก่อนครับ อาจจะต้องเจรจากับเจ้าหนี้กลุ่มแรกก่อน เราต้องแยกเป็น 2 กลุ่มนะครับ กลุ่มแรก คือว่า บัตรเครดิต ต้องเจรจากับเขาก่อนว่า "ช่วยลด เอ่อ ตัวดอกก่อนได้ไหม?" เหมือนว่า "ไม่คิดค่าทวงถามได้ไหม?" หรือว่า "ฉันผ่อนชำระขั้นต่ำก่อนได้ไหม? เป็นตัดเป็นต้นก่อนได้ไหม?" แล้วทีเนี้ยครับ เราจะได้มาแก้ไขตรงหนี้บัตรกดเงินสดก่อน เพราะว่าบัตรกดเงินสด อย่างที่รู้กันนะครับ ดอกเบี้ยค่อนข้างสูง เราอาจจะต้องเริ่มจากปิดทีละใบ ทีละใบไปก่อนนะครับ เพื่อจะได้ว่า ไม่กดดันตัวเองมากเกินไป พอทีเนี้ยเราปิดตัวบัตรกดเงินสดได้แล้วใช่ไหมครับ? เราก็ค่อยมาปิดตรงบัตรเครดิตต่อครับ ทีเนี้ยครับ อยากจะสอบถามเพิ่มเติมครับว่า เออ เรื่องสกิลเสริมอะครับ คุณพอจะมีได้ไหมครับ? ถ้าเรามีสกิลเสริมอย่างเงี้ย เราก็จะหารายได้เสริมได้มากยิ่งขึ้น หรือว่ารายได้เฉพาะเจาะจงได้มากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยครับ พอจะมีคำตอบตรงนี้ให้เรารับทราบไหมครับ?
เยอะ อืม อ๋อ ครับ อืม อ๋อ ครับ อืม สูงลึก ครับ อา อ้อ อ๋อ อืม อ๋อ ถ้าสกิลนะครับ ถ้าเป็นทักษะ อะไรแบบเนี้ยเนาะ ก็จริง ๆ เหมือนเราทำงานเป็น เป็นเซลส์ใช่ไหมครับ ก็จะขายของ ก็จะคุยกับลูกค้า ก็ตรงเนี้ยอะครับ เรามองว่า เหมือนทักษะการพูดคุย การสื่อสารในเนี้ยครับ เรา เราคิดว่าเราทำได้มีประสิทธิภาพเนาะ แล้วก็ เอ่อ แล้วก็ในเรื่องของภาษาอังกฤษอะครับ เราก็เป็นคนที่ได้ภาษาอังกฤษอยู่ ก็เลยแบบว่าน่าจะเป็น 2 เรื่องนี้แหละครับ ถ้านอกเหนือจากเนี้ย ก็นึกไม่ ออกแล้ว นะครับว่า จะเอาทักษะอะไรมาใช้ดี อืม
โอ้โฮ ทีเนี้ยทักษะที่คุณมีอะครับ ค่อนข้างเป็นทักษะที่ว่ายอดเยี่ยมเลยครับ ทีเนี้ยคุณจะสามารถบริหารธุรกิจให้เขาอะครับ เรื่องการ เอ่อ ติดต่อซื้อขาย หรือว่าดูต้นทุนที่ไหนน่าซื้อ น่าสนใจเงี้ย เพื่อเป็นการลดต้นทุน แล้วก็บริหารเวลาให้กับผู้ซื้อ และผู้ขายได้ครับ ทีเนี้ย โอ้โฮ ดีมากเลย เพราะว่าคุณมีทักษะภาษาอังกฤษด้วย จะทำให้การเจรจาซื้อขายกับผู้ค้าต่างชาติได้ง่ายขึ้น แล้วก็ยังเพิ่มทักษะเรื่องการหารายได้ให้คุณอีก คุณอาจจะสามารถหางานแปลได้ ไม่ว่าจะแปลเอกสารการค้าขาย หรือว่าซื้อขาย เหมือนรับเป็นจ็อบได้หลายจ็อบเลย ทีเนี้ยครับ เพราะว่าทักษะตรงเนี้ยครับ มันเป็นประโยชน์มาก ๆ เลย จะทำให้คุณอะสามารถสร้างเงินก้อนได้มากกว่าคนอื่นครับ เพราะว่าบางคนนะครับ เขาอาจจะใช้รายได้ เวลาเสริมอะครับในการทำจำนวนเยอะ ๆ เพื่อให้รายได้มันตอบโจทย์เขา แต่ว่าเนื่องจากว่า คุณอะมีทักษะพิเศษอยู่ ก็เลยอาจจะทำให้จำนวนชั่วโมงอะมันน้อยลง จำนวนชิ้นงานอะมันก็เลยได้ตอบโจทย์คุณมากยิ่งขึ้น ทีเนี้ย ตอนเนี้ยคุณเริ่มบะ รู้สึกว่าเบาใจขึ้นไหมครับ? หรือว่ายังมีตรงไหนอะครับที่คุณยังสงสัย แล้วก็มีความเป็นกังวลอยู่อีกครับ? บอกกับเราได้เลยนะครับ
โอ้โฮ อืม อ๋อ อืม ครับ อ๋อ อืม อ๋อ ครับ อืม อ๋อ เออ พอได้ฟังนะครับ ก็รู้สึกว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยเนาะ เพราะว่าเหมือนบางทีเราอาจจะมีค่าใช้จ่าย มียอดหนี้ที่ต้องจ่ายเยอะ แต่ว่ารายได้เราก็จำกัดใน ในตอนนี้ แต่ว่าจริง ๆ พอคุณแนะนำมาว่า อ๋อ สามารถจะแบบไปหารายได้เพิ่มจากทักษะที่เรามี อะไรอย่างเงี้ย ก็รู้สึกน่าสนใจเลยนะครับ เพราะว่าถ้าเรามีรายได้เพิ่มเนี่ย ก็น่าจะทำให้เราสามารถตัดสินใจที่จะ เอ่อ ไปต่อรองกับเจ้าหนี้ หรือว่ามีเงินที่จะปิดบัตรได้ จ่ายมากกว่าขั้นต่ำได้ อะไรแบบเนี้ยเนาะ ก็จะได้ปิดบัตรได้เร็วขึ้น แต่ว่าก็จะสงสัยนิดหนึ่งน่ะนะครับ อย่างเช่น เราทำงานเนี่ย เอ่อ 8 โมงเช้า เลิก 5 โมงเย็น บางทีก็จะเลตไปถึง 6 โมงเย็น แบบนี้เนี่ยนะครับ แบบนี้มันจะหางานง่ายเหรอครับ? งานที่แบบว่าทำช่วงเย็น เฉพาะช่วงเย็นแบบเนี้ยครับ หรือว่าเราจะต้องไปหางานอะไร? แล้วก็ต้องไปหาจากไหนอะครับ? ถึงจะมีแหล่งงานให้เราได้เลือกอะครับ?
โอ้โฮ แหล่งงานมีหลากหลายมากเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นในไทยนะครับ อย่างเช่น Fastwork อย่างเงี้ยครับ ก็จะมีงานเสริมค่อนข้างหลากหลายมากมายเลย แล้วก็ถ้าอยากได้รายได้ที่ว่าค่อนข้างจะมั่นคงอะครับ แนะนำเป็นของต่างประเทศครับ ไม่ว่าจะเป็น LinkedIn หรือว่าพวก Firework อะไรพวกเนี้ยครับ มีค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลย แล้วเดี๋ยวเนี้ย ค่อนข้างสะดวกสบายกว่าสมัยก่อนเยอะเลย เราสามารถถาม AI ได้ว่า "เฮ้ย ตรงไหนดีนะ? ฉันมีทักษะแบบนี้นะ ฉันควรจะหางานแบบไหนดีนะ? เนี่ยฉันมีทักษะประมาณนี้นะ เว็บไซต์แบบไหนนะที่จะเหมาะสมกับฉัน?" อย่างเงี้ยครับ ทีเนี้ยครับ เราอยากจะได้ พ ลดความกังวลให้คุณเพิ่มเติมครับ เราอาจจะต้องเข้าร่วมกับบางโครงการที่ว่า ช่วงเนี้ยภาครัฐเขาจัดอะครับ เป็นการรวบรวมหนี้เข้ามาเป็นก้อนเดียว และคุณก็ไม่ต้องกระจายรายได้อะครับ เหมือนว่ากระจายไปจ่ายในแต่ละที่ แต่ละที่อะ ทำให้รู้สึกว่า ก้อนมันใหญ่ ถ้าเรารวมหนี้มาเป็นก้อนเดียว อย่างเงี้ยครับ มันก็จะง่ายต่อเรา แล้วเราก็จะจ่ายทางเดียว แล้วก็มันจะทำให้เราลดความกังวล แล้วก็โฟกัสกับการทำงาน แล้วก็หมดได้ไวขึ้นครับ พอเป็นแบบเนี้ย คุณเริ่มสบายใจขึ้นไหมครับ? หรือว่าต้องการคำแนะนำตรงไหน? ที่ว่าเป็นแผนเผื่อเลือกไว้อย่างเงี้ย ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอะครับ
อ้อ ครับ อ๋อ อืม อืม อ๋อ อืม ครับ โอ้ ครับ อ๋อ โอ้ อา อืม อ๋อ โอ้โฮ เรียกได้ว่าตอนนี้เหมือนเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยอะนะครับ ก็เรื่องของการหางานเราอาจจะ เอ่อ ถ้าไม่ ถ้าเราไม่มีพื้นฐาน ไม่เคยมีอะไรตรงนี้มาก่อนเลย อาจจะต้องถาม AI ใช่ไหมครับ? อาจจะไปถาม ChatGPT ก่อนเนาะว่า ทักษะประมาณนี้ เอ่อ ต้องหางานประมาณไหน แล้วก็ไปเว็บไหนดี อะไรดีอย่างนี้ใช่ไหมครับ? ก็จะได้เหมาะสมกับทักษะเราเนาะ แล้วก็ในส่วนของ ถ้าเราทำงานเสริมแล้ว ได้เงินเพิ่มแล้วเนี่ย ก็เหมือนที่คุณบอกว่า เอ่อ อาจจะต้องมีการเจรจากับเจ้าหนี้ใช่ไหมครับ? ทั้งก่อนหน้าเนี้ย ก็อาจจะต้องเริ่มต้นก่อนเนาะพูดคุย รวมถึงว่าปัจจุบันเหมือนมีแนวทางด้วยใช่ไหมครับ? ของทางรัฐที่เขาว่ามีการช่วยเหลือ นโยบายช่วยเหลือลูกหนี้ที่อาจจะแบบมีหนี้หลายใบใช่ไหมครับ? แต่ว่าสามารถรวมเป็นก้อนเดียวได้ แล้วก็ผ่อนชำระที่เดียว แล้วก็อาจจะได้เหมือนแบบว่า ดอกเบี้ยที่ถูกลงเล็กน้อยด้วยใช่ไหมครับ? อันเนี้ย ก็รู้สึกเป็นอะไรที่น่าสนใจเลย แต่ว่าทีเนี้ยนะครับ เราก็เหมือน เอ่อ ไม่เคยติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือว่าทางธนาคาร หรือว่าโครงการของรัฐ อะไรพวกนี้เลยอะครับ แบบนี้การติดต่อเนี่ย เอกสารอะไรเราต้องเตรียมยุ่งยากไหมครับ? แล้วเราจำเป็นต้องแบบว่า โอ้โฮ ไปหาที่สำนักงานเลยไหม? ไปหาที่แบงก์เลยไหม? เอาจริง ๆ ก็ค่อนข้างอายนิดหนึ่งอะนะครับ เพราะว่าเหมือนเราเป็นลูกหนี้ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็แบบจะไม่มีปัญญาจ่ายแล้ว แล้วก็ต้องบากหน้าไปขอความช่วยเหลือ อะไรอย่างเงี้ย แอบเขินนิดหนึ่งอะนะครับ อย่างนี้พอจะแนะนำได้ไหมครับว่า เราจะต้องเข้าไปติดต่อที่ไหน? ที่ทำให้เราแบบว่ารู้สึกสบายใจแบบเนี้ยครับ
เข้าใจเลยครับ สถานการณ์ที่เป็น คุณเป็นอยู่อะครับ มันทำให้คุณกังวล แล้วก็รู้สึกว่า กังวลใจได้ง่ายนะครับ แต่ว่าอยากให้มองมุมกลับครับ เราลองคิดในมุมเจ้าหนี้นะครับ ถ้าว่าลูกหนี้อะมาติดต่อเราอะว่า ไม่สะดวกอย่างนี้ เอ่อ มีปัญหาแบบนี้ ดีกว่าการที่เราอะเงียบหายไป หรือไม่ได้บอกกล่าวเขาเลย แสดงเจตจำนงค์ว่า เราอะต้องการชำระจริง ๆ นะ แต่ว่าติดขัดตรงนี้นะ ทีเนี้ยครับ ส่วนเรื่องของรัฐบาลอะครับ
อืม อา ครับ อืม อืม
อาจจะยังไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลนะครับ เพราะว่าแต่ละที่อะครับข้อมูลแตกต่างกัน แต่ว่าไม่ต้องไปกังวลนะครับ เราสามารถโทรไปถามเขาได้เลยว่า มีหลักเกณฑ์ หลักการยังไงบ้างในการร่วมมือ หรือว่าการเข้าร่วมกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ถ้ามัน รู้สึกว่าเป็นกังวล หรือว่าอาจจะไม่แน่ใจ หรือว่าเป็นตัวเลือกเผื่อเหลืออะครับ อาจ เราอาจจะไปเจรจากับเจ้าหนี้โตย โดยตรงเลยก็ได้ครับว่า "พอจะเป็นไปได้ไหมครับว่า ถ้าจะรวบรวมหนี้ทั้งหมดของผมอะครับมาอยู่ที่คุณคนเดียว แล้วก็ผมอะจะผ่อนคุณไป อาจจะเป็นดัก ดอกเบี้ยที่ว่ามันอาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก กว่าเดิมอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าทำให้เราอะจ่ายแค่ทางเดียว ถ้าเราลองคิดดูแล้วอะ ค่าดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นใน เอ่อ ตรงจุดเดียวครับ กับดอกเบี้ยที่มันคงที่ แต่ว่าทำให้เราจ่ายหลายจุด แบบเนี้ยอันไหนเหมาะสมมากกว่า ทำให้คุณสบายใจกว่า การเจรจา หรือว่าการหาทางออกร่วมกันอะ ยังไงก็เป็นผลดีเสมอครับ พอฟังแบบนี้แล้ว คุณน่ะสบายใจขึ้นไหมครับ?
อ๋อ อืม อืม อืม ครับ อืม อา อืม อืม โอ้ <tsk> อุ๊ย พอได้ฟังแล้ว นอกจากเห็นทางออก ตอนนี้เหมือนเห็นทางออกเพิ่มขึ้นเลยนะครับ ก็คือจริง ๆ ถึงแม้เราจะเป็นหนี้ เป็นอะไรอย่างเงี้ยเยอะ แต่ว่าเราก็ยังมีทางออกใช่ไหมครับ? แล้วก็มีหลายตัวเลือกด้วยเนาะ ทั้งติดต่อเจ้าหน้าที่ ธนาคาร หรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าของหนี้เราจริง ๆ หรือว่าอาจจะไปติดต่อทาง เอ่อ เหมือนโครงการของรัฐบาล ของรัฐก็ได้ แล้วการติดต่อตรงนี้ ก็ยังไม่จำเป็นที่อาจจะต้องเดินเข้าไปสำนักงานไปเจอเป็น ตัวเป็น ๆ เลยใช่ไหมครับ? ก็อาจจะต้อง สามารถโทรเข้าไปก่อนได้ใช่ไหมครับ? ไปขอรายละเอียด ไปสอบถามพวกรายละเอียดต่าง ๆ ว่า เราจะต้องทำยังไง? แล้วก็เข้าข่ายที่เขาจะอยู่ในโครงการช่วยเหลือไหม? เนาะ ยังไงวันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ เดี๋ยวต้องลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติม แล้วก็ลองหาช่องทางติดต่อไปเลยครับ เพื่อที่จะได้ปลดหนี้ได้เร็ว ๆ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ สำหรับคำแนะนำดี ๆ ครับ
ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ หวังว่าหลังจากเนี้ยครับ จะทำให้ชีวิตคุณน่ะง่ายขึ้น